Certo. Ma poi ecco anche per esempio quando si vede per esempio anche appunto sui social commenti, cose quindi ecco anche da là parte molto diciamo eh
Sì. Eh, no no esatto, ho capito, sì assolutamente. O comunque esatto sì tipo. Mh-mh. Esatto esa mh-mh.
O anche dal fatto ecco di di lavoro, no, che che di base ecco cioè dal da diciamo al 90% ecco di non <sucks teeth> ehm, c'è c'è tanta discriminazione, no, appunto ne nei luoghi di lavoro, nella negli spazi pubblici, no?
Mh-mh. Eh certo, anche eh, le testate giornalistiche no, che spesso fanno leva sul terrorismo psicologico, non so quindi la notizia di violenza perpetuata da uno straniero, viene specificato. Se no, no, <chuckles> quindi ecco queste piccole cose. Mhmm.
Esatto. Esatto. Ma Infatti ma infatti questo infatti già da questo si vede per esempio, no, che se fosse successo magari non so se fosse stato un italiano, si sarebbe scritto appunto "italiano", ecco. invece se una persona esatto. Invece se una persona è appunto straniera: "Ah, extracomunitario, ecco questo quella", eh, dai non eh.
Eh, no infatti. C'è scritto nome e cognome magari, no, ecco. Mh. E esatto, sì. Mamma mia sì, sì, no s è sempre così che poi sono quelle cose che dici: "Vabbè ma è una piccolezza", però veramente sono dettagli che poi le persone interiorizzano e e usano come giustificazione per odiare e odiare queste minoranze. Quindi
E a Eh. E e appunto infatti infatti parte parte tutto da piccole cose, no? Piccole cose e g per grandi cambiamenti, no, appunto. <chuckles>
Esatto. Mh-mh. Esatto esatto. Vabbè dai, grazie per questa conversazione è stata molto interessante. Mi fa piacere che ci troviamo d'accordo quindi ecco bene. Spero di risentirti. Ti saluto e Ciao ciao.
Grazie a te. Infatti. <sucks teeth> Va bene. Anche anche io. Ciao, alla prossima. Ciao ciao. Ciao.